ちょっと最近悩んでることがありまして、あの衝動買いをめちゃくちゃしてしまうんですよね。で、この衝動買いなんとか止めたいなって思ってるんですけど、なんかどんな方法が効果的なのかっていうのがあんまり自分でもピンときてなくて、何かこの衝動買いを抑えるいい方法ってないですかね？
うん。 あ、分かりました。ええ、ちょっと少し深掘らせていただくんですけれども、うん、これ普段はどんなもの、例えば衝動買いされてますか？
あ、はい。 ああ、物で言うと、なんか、い多いなって思うのは、お菓子とか、あと洋服とか、あと何って言われるとちょっとよくわからないような雑貨とかが多いです。
あ、そうなんですね。うん、その買う瞬間っていうのは、ええ、どんな気持ちやどんなな意識で買われてるんですかね？
うん。 うん。 ああ、意識っていうとなんか特にその何か意識していることとかはないんですけど、あの買う瞬間はやっぱりめちゃくちゃ楽しい気持ちになりますよね。はい。やったー！ってなるんですけど、まあ後で考えてみたりとか、その、実際家に持って帰ってみると、うーんこれ別に買わなくても良かったんじゃないかなって後で思うんですよね。
うん。 ああそうですよね。うんうん。 ねえ、うん。 うん、ね、そういう時もありますよね。うん。そうやって思うことが少し、お多くなってきたって感じですか？多い感じですかね。
うーん。 そうなんですよね。 うーん、そうなんですよね。最近で言うと特に服を買ってしまうなあと思ってて、あの、もともとのその発端というかきっかけとしては、なんかあんまりその、この寒さに対応できる服ないなあって思い始めたんですよ。ただ、別にそのないわけじゃなくて、もちろんその去年から持ってる服も全然残っているので、全くないわけがないんですけど、なんか多分好きな感じの服が去年と今年で変わったせいか、全然着たい服がなくて。
うん。うん。 ああ、はい、ねえ。 はい。 うん。
で、服買うぞってなって、買い始めたら、もうなんか止まらなくなってしまってる感じですね。
うんうん。 <laughs> あ、なるほど。あ、具体的にね、ありがとうございます。これ衝動買いをすることで、何かあの、ええ、今、もしくは将来問題になってしまうことってありますか？例えばその予算や貯金であったりとか。
うん。 ま、あい。 うん。 うーん、そこで言うとその家計を逼迫するほどのその金額のものを買ってるかっていうと、別にそこに関してはそうでもないと思うんですよね。ま、なんか1着あたり、まあね、コートとかだったらもちろん高いですけど、普通に着る、の、セーターとかだったら、まあ高くても¥6000とかの話なので、まあそんなにバカスカかいや、買ってはいるけれど、ま、でも安いものをね、セール品とかを狙って買ってるからそこまで、うーん、家計を圧迫することはないかなと思ってはいるんですが。
うんうん。 はい、うん。
ただあの、お家のその収納スペースに対しては、明らかに多すぎるので、そっちの方がどっちかというと困ってますね。
<chuckles> なるほど、あ、そういうところで、必要のないものまで買ってしまうっていうところにね、ややちょっとネガティブな意識があるって感じですね。
うん。 うーん。 そうなんですよね。その瞬間はでも必要だと思うんですよ。思うんですけど、実際振り返ってみたら必要なかったなってなるんですよね。
うん。 はい。 うん。<chuckles> ね、そのような、ま、衝動買い、お菓子、え、洋服などね、されていると思うさま、されたということなんですけど、それをちょっと衝動買い自体をこうコントロールするたするために、何かされた対策とかありますか？
うーん。 うん。 うん。 うん。 ああ、それで言うともうなんか、むやみやたらに買い物をしない、なんかインターネットのその、例えばオンラインのショッピングサイトとか開かないみたいなのやってたんですけど、それやってる時期は別にもちろん買わないくて済む、必要なものがあったら買うっていうふうに、ちゃんとできてたんですけど、なんか1回そのもう服を買うっていうモードに自分が入ってしまったら、まあ、全く意味がなくて。
うん。 はい。 はい、うん。 <chuckles> そうなんですね。うん。
うーん、なだれるように買ってしまいますね。
<laughs> そうですか。ね、じゃあ、ま、衝動買いをする、しかもそれ、なだれるようにってことはね、結構な量をね、買ってしまうっていうところもあるんですね。
うーん。 あ、はい。そうなんですよね。
うんうん。あ、それはね、ま、確かに収納スペースを圧迫するっていうところで、うん、ね。えっと、ま、そういうところがあるとは思うんですけど、はい、えっと、1つですね、ちょっと洋服に関してですけれども、えっと、ま、ちょっと衝動買いしたくなった時や何か買いたいと思った時に、まず、すあの、ま、なんていうんですか、レンタルできるかどうかっていうところを
うーん。 うーん。 はい。 うん。はい。 ほ、おお。
ちょっと考えてみたらいかがでしょうか。最近そういうね、服のレンタルサービスとかもありますので。
うんうんうん。確かに。そうですよね。そうか。一回それを買っちゃうから、ま、その自分の収納スペースがなくなるっていうことですもんね。借りれば、それを返さなきゃいけないから、結局自分のスペースとしては全然その、ま、圧迫されないわけですよね。
うん。うん。 <laughs> そうですね、で、ま、返すっていうところで、 なんて言うんすかね、うーん、うも、仮に違ったと思っても、後悔が少ないかなとは思うんですよね。
うん。 ああ、なるほど。やなんかそのサービス見たことあの、サイト自体を見たことはあって、ちょっといいなとは思ったんですけど、うーん、ただなんかこの、服を借りて返すっていう手間が私ちょっとめ正直面倒くさいなって思って、敬遠してたんですよね、実は。うーん。<sniffs> ね。ただでも確かに解決策としてはめちゃくちゃいいですよね。その自分で買うわけじゃないから。で、しかも確かあれっていいなって思った服があったら、そのまま買い取れたはずなんですよ、確か。
うん。 はい。 うん。 <laughs> ね、確かに。うん。 うん。あ。なるほど、<chuckles> そうなんですよね。うん。 うん。 あ、そうですよね、うん。
うん、ん、だから、ほんとに好きな服だけ買うっていうことができるから、無駄はなさそうですよね、確かに。
うん。 そうですね、もしかしたら、手間かもしれないんですけどね、その手間さえクリアしたら意外と、あの、衝動買いにおける、その、ミスが少なくなるかなというのはありますよね。うん。
うん。 うんうん。確かに。あ、そうですよね。うーん、そうか。それも一つの手ですよね。ああ、ただその、一つちょっと、思ってるところが、衝動買いすること自体、してる瞬間ってめちゃくちゃ楽しいんですよ。
うん。 はい。 ね、<chuckles> そうですよね、うん。
この楽しさがもう、多分レンタルするとすごくその、建設的な生き方ができると思うんですけど、なんか、楽しさがなくなっちゃうのは、ちょっと嫌だなって正直思ってるんですよね。うーん。
うん。うん。 うん。 うん。 ですよね。うん。結構、そういう感情とか、あの、誘惑、欲望に対しての、あの、コントロールの方法としては
うん。 うん。
結構、すそんそういう、買いたいと思う気持ちとか、楽しいと思う気持ちの前に、なんか、トリガーって言って、な何かのの要因があるっていう考え方があって、なので、ちょ今までのこう、衝動買いをした時をちょっと思い出してもらって、え、どういう状況でそれを買いに買いに走って、で、実際買って、その後どんな感じだったかってことを、ちょっと詳細に、こう、紙とかに書き出して、記録してもらって、見返すと、もしかしたらね、あの、何か分かるかもしれないんですけど、そのあたりいかがですか？
はい。ほう。 はい。 うん。 うん。 はあ、なるほど。服の服については、でも、衝動買いする時って、やっぱりその、一回、そのその、「今季着る服がないな」で買い始めた瞬間に、「あ、私は服を買うんだ」っていうなんか、スイッチが入っちゃうんですよね。うん。で、もちろんその、一番最初の瞬間は、やっぱり、「着たい服が今、手元にないから、服を買い足そう」っていう、まあ、そこに関しては別に問題ないと思ってるんですけど、ただ、その、「服を買い足そう」が、もともとあった服を捨てたりする以上に買っちゃうんですよね。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 <laughs> ね。<laughs> うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、あ、そうなんですね。うん。
うん、はんちゃく捨てたら、5着買うんですよね。意味わかんないですよね。うん。
<laughs> いえいえいえ、あ、そうそういうことなんですね。うん、うん。
そうなんですそうなんです。あの、数を別に増やそうと思って買ってるわけじゃないんですけど、なんか、「うん、3着捨てたし、これぐらい買っても大丈夫だろう」って思って、なんかこう、基準が緩くなっちゃうんですよね、自分のその、精査する。
うん。 うん。 <laughs> あ。 ああ、はい。
うーん、な結果、そうですね、そうしちゃうから、やっぱり衝動買いというか、数が増えちゃって「うーん、違うな」ってなっちゃうので。うーん。そう思ったら、かごめんなさい、買った分な、じゃないか、捨てた分だけ買うみたいに、やっぱ数は徹底した方がいいですよね。うん。
うん。 うん。 うん。 え、そういうはい。 あ、そうですね、捨てた分買うっていうね、数の徹底、ね、するのすするのはいいかもしれないですしうん。そうですね。ええと、まあ、服もね、お菓子も消費なのでね、難しいところであるんですけど、消費物なのでうん。あの、多分質のいい服であったら、多分まあ、それも売ることはできると思うので。ね、仮に衝動で買ってしまっても、まあ、違ったなと思ったらすぐに返品とか売りに出すってことがあれば、まあ、まだですね、衝動買いを抑えられないですけど、まだ、あ、そのなんだろう、ふ負担は減るかなと思うんですけど、いかがですか？
うん。 うん。 うん。 はいはい、確かに。 うん。 うんうん。 うん。 ああ、そうですね、ただそれ逆に言うと、衝動買いのその楽しさを味わいつつ、あの、ダメージを受けずに済むっていうことですもんね。
うん。 <laughs> そうですね。<laughs> あ、確かに、そそうですね、はい。どのタイミングで後悔されるかではあるんですけれども、ね、それがね、商品買ったしゅん後にすぐしまったと思え思えるのであれば、新品の状態でこう売れ売ったりね、返品できるので。
うん。しょう うんうん。 うん。うーん、確かに。いや、そうなんだよな。ただ、その瞬間にはあんまり思わないんだよな。なんか、タンスに入れるところまでは、割とすごいホクホクしてて、タンスがクローゼットうん、ホクホクしてて、ただ、そのシーズン終わってみたら「あれ？結局着なかったな」みたいなるんですよね。うーん。うん。で、来年も着るかもなと思って、一回そのしまい込んで、次のシーズンに出すんですけど、結局「うーん、やっぱり着ないよね」ってなるんですよね。
うん。 <laughs> ね、ええ、うん。 うん。 うん。<laughs> あ、そうなんですね。うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うん、そうですよね。ただあの、あなたはすごい、あの、言語化されてますので、状況を。結構その、お話聞く限りの季節の変わり目が、結構危ないかなとは思うので、そのあたりちょっと注意してもらうだけでも、ちょっとだけコントロールしやすくなるかなと思うんですけど、いかがですか？
うーん。 うん、はい。 うん。 うん。 ああ、確かに、季節の変わり目は危ないですね。なんかこう、自分でその一回、普段はあんまり「買うぞ！」って思ってないんですけど、一回「買うぞ！」って始まってしまうと、もうほんとにとめどなく買ってしまうので、そこをだから、あの、買うのは買うけども「とめどなく買っていいわけじゃないんだよ」ってちゃんと、自分で把握できるようにちょっと、うーん、気をつけようかなって思いますね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 そうですね、衝動買いの楽しみはね、味わえつつ、枚数を減らせばね、まだ、あの、いいのかうんうん、そのなんだろう、ね、いいいかなと思うので。
うーん。 うんうん。 うん。そうですよね。衝動買いそのものを別に、あの、ほんとにゼロにするっていう必要はないというか、それは多分私すごく苦しくなっちゃうので
うん。
ちょっとね、数を減らすっていう方にシフトするうん。っていう方にしていきたいなと思います。あ、よかったよかった。<laughs> ちょっと安心しました。衝動買いはまだできる、うん、大丈夫。<laughs> はい、ありがとうございます。すごいちょっと、あの、気持ちが楽になりました。助かりました。
うん、そうですね。うん。 あ、はい。 うん。<laughs> うん。 はい。うん。 うん、<laughs> 大丈夫ですよ。はい。うん。